Ja, aber jetzt, wo du Sport sagst, äh, das könnte tatsächlich 'ne gute Stoßrichtung so sein. Ähm, wir haben nämlich uns vorgenommen, nächstes Jahr uns zusammen in einem Fitnessstudio anzumelden, also zusammen durchzustarten mit dem Sport. Und da könnte man tatsächlich ja irgendwie was schenken, äh, was das so irgendwie doch noch mal so besiegelt, sage ich jetzt mal, ne? Und, ähm, wo ich ihr damit signalisiere: „Doch, ich habe Lust, mit dir zusammen Sport zu machen, zusammen da unterwegs zu sein. Deswegen schenke ich dir“. Ja, was schenkt man dann, Schuhe oder Klamotten, oder was könnte man dann noch so schenken?
Oh, okay. Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Ja, gut, vielleicht vielleicht so 'n schönes Outfit oder irgendwas, oder oder vielleicht so so 'n Gutschein, dass sie sich vielleicht das Outfit selber irgendwie, ähm, aussuchen kann. Ich glaube z ich denke mal vermutlich, ihr wollt da nicht so im im Partnerlook, so beide das gleiche Oberteil hingehen. Ich glaube, das das das wäre vielleicht auch 'n Tuck zu weit. Ähm, aber ist natürlich auch Geschmackssache. Ähm, aber so' n so 'n schönes Outfit für den Sport, das ist natürlich schon was Tolles. Wo du sagst, so, ja und du kannst ja damit dann auch so besiegeln: „Du, ich freue mich drauf auf auf unsere auf unsere gemeinsame Aktivität, die wir da ab Januar vorhaben. Ähm, deswegen habe ich mir überlegt, das wäre doch was Nettes.“
Mhm. <laughs> Ja. Ja. Mhm. Oh, das fände ich irgendwie tatsächlich ziemlich cool. Also, ähm, da würde ich mir da so 'n bisschen Gedanken machen, äh, was das so sein könnte. Äh, finde ich cool, das können wir festhalten tatsächlich. Also, das ist 'n sehr, sehr gutes, passendes Geschenk, äh, für für meine Herzdame. <chuckles> Ähm, und, äh, das wäre jetzt abgehakt. Ähm, wir können jetzt gerne zu der nächsten Person so übergehen. <chuckles> Genau.
Mhm. Ach, perfekt. <laughs> Okay. Okay, w w wer steht denn noch auf deiner Liste, der noch beschenkt werden sollte?
Genau, das, äh, ist bei bei ihr der Schwiegervater tatsächlich. Also mei äh, ne, mein Schwiegervater, ne, genau. Also, ähm und also ihr Vater weil wir wichteln bei ihrer Familie, und ich habe, äh, ihn gezogen tatsächlich, ne? Also, ähm, er kriegt von mir jetzt 'n Wichtelgeschenk und das Budget, äh, ist schon alles festgelegt, ne? Das sind 10 €, und es soll 'n Verbrauchsgegenstand sein, ne also etwas sein, was man irgendwie halt nutzt, ne, und bis es halt irgendwie leer ist könnte was zu essen sein, es könnte ja, es könnte alles Mögliche sein, ne, was man irgendwie einfach nutzt und dann weg ist letztendlich, ja.
Ja, okay, mhm. Mhm. Mhm. Ja. Oh, okay. Ah, okay. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Hm, also, es gibt's natürlich verschiedene diverse Möglichkeiten. Ähm, so die erste, die mir jetzt vielleicht so 'n bisschen einfallen würde, ähm, ist oder die Frage erst mal: Weißt du, ob dein Schwiegervater, ähm, ein Nass oder ein Trockenrasierer ist?